Iya kan kalau saya sih karena notifikasi ya, kalau ada dapet dapet notifikasi, iya tapi gak sengaja dapet gitu. Pas beberapa kali dapet, cuman kan ada orang-orang yang hobi banget, eee, kayak melihat pol a mo pola promonya itu dia tahu gitu, jadi memanfaatkan, "Oh, ini kayaknya mau ada ini." Itu ada loh, Kak, yang seperti itu, jadi heeh. <laughs>
Salut-salut. Oh, ya. Heeh heeh. Oke oke. Heeh. Tungguin ya? <chuckles> Heeh. Oh, wah. Iya iya, tapi bagus itu loh jadi bisa mengencangkan ikat pinggang sekali itu, saya kagum itu memang. <chuckles> Pengen ya? <chuckles>
<laughs> Iya tapi tetep ya, Kak, ya buat eee, buat kita memasak di rumah lebih ekonomis, lebih sehat ya kan, kualitas, eee, pasti kita yang tau karena bahan-bahannya kita sendiri juga yang, eee, beli.
Iya. Betul sekali, betul betul, heeh. Iya. Terus selera masakannya juga sesuai kita juga ya, sesuai keluarga kita gitu kan, kalau misalnya selera masakan kan, eee, beda-beda, Kak, setiap, eee, restoran atau warung makan gitu ya, heeh. Kalau Mbaknya nih sekarang kalau misalnya masak di rumah itu biasanya masak eee, masak apa sih yang sering dimasak?
Betul. Betul, mhm. Nah mhm? Ya untuk ini, eee, sarapan gitu kan, eee, kalau ada heeh, si makan siang ya kan. Cuman yang paling kalau misalnya harus makan di luar, yang paling sering makan di luar itu makan malem, Kak, jadi biasanya heeh.
Heeh, oh itu semuanya juga ya, sarapan, makan siang, selanjutnya, oh iya ya, heeh heeh. Oh gitu, wah kebalik ya, kalo saya malah sering sarapan. <laughs>
Oh gitu ya, m soalnya gini, Kak, masaknya itu kan cuman sem siang ya, siang terus kadang-kadang habis kan. Gak mungkin lah kita masak lagi sore kadang-kadang udah capek banget akhirnya <laughs> akhirnya aduh akhirnya ya udah mau gak mau, eee, beli gitu kan dari luar gitu. Kalau sarapan masih masih bisa masak s pag heeh, masih bisa masak, Kak, kalau di sini.
Iya iya, gimana tuh? Hmm. Iya. Ih, bener banget, bener, iya. <chuckles> Betul, iya. Oh gitu. Kalau sarapan heeh, kalau sarapan kal masak masih bisa cuman kadang-kadang kalau sarapan itu kan mungkin baru bangun ya jadi rada lemas mungkin, nggak eee, bangunnya nggak dari dini hari jadi mungkin ma bangunnya langsung mepet gitu terus jadi waktunya makan, "Kok kayaknya enak ya, eee, masakan ini? Nasi kuning," atau, "Oh, ini ada bubur, oh, ini ada" waduh, banyak sekali pilihan jadi bingung gitu kan. Iya jadi kayaknya saya lebih sering, eee, kalau beli makan itu untuk sarapan dibandingkan dia makan siang atau, eee, makan malam ya, heeh, karena makan malam itu malah jadi banyak waktu untuk memasak sih biasanya, heeh, wah asik banget ya. <chuckles>
Iya <laughs> Heeh, oh ya bener. <laughs> Iya. Makan malem, heeh heeh heeh. Iya, hmm, gitu ya kebalik ya kita ya. Eee t iya, heeh, tapi ya tetep aja lah bagaimanapun juga, <tsk> eee, itu tadi kesimpulannya kan, eee, makan di rumah, memasak sendiri pasti punya kelebihan secara ekonomi, secara kesehatan dan kualitas ya, Kak ya, mhm. Oke, Kak, kayaknya seru juga ya hari ini diskusinya, hayo makasih ya, Kak, yok.
Kebalik kita, heeh. Iya. Heeh. Betul betul. Setuju, iya. Oke, bener. Banget, iya. Terimakasih ya, Kak, ya.

Oke, halo gimana Kak kabarnya? Ya ketemu lagi.
Halo halo. Halo, iya. Baik saya nih, heeh. Iya, selamat bergabung kembali kalau gitu. <chuckles>
<laughs> iya, oke. Iya kita lanjut.
Eee, mari kita mengobro eee, lanjut lagi ngobrol yuk. Heeh, ngobrol tentang mhm, tentang apa kira-kira nih?
Iya. Ibu kali ini iya di ini hari agak laper ya, jadi, eee, kita ngobrolin tentang makanan. <laughs>
Mhm, betul sekali. <chuckles> Pengennya ngemil.